Ага. <laughs> И и это это, на самом деле, э, для меня, э, как это, пир живота, потому что я просто лю люблю поесть еще очень и, а, особенно домашнюю мамину еду, потому что она у
Кто б сомневался. Мгм, мгм. Эх, оливьешечку закусишь медовичком или наполеончиком, э, и на боковую.
кстати, кстати, у нас таких блюд не было на новогоднем столе.
Вот! Это же важно, на самом деле, блюда- это самое важное. Какие блюда у вас были? Чем вы закусываете оливьешечку или не оливьешечку 1 января?
Да, да. У нас вообще всегда, э, нестандартные салаты были, потому что я терпеть не могу оливье. И, э, последний раз да, когда у нас было оливье, я помню
О ё ё ё ё ё ёй. О чём можно разговаривать с этим человеком вообще?
<laughs> так вот, э, у нас оливье практически не было на новогоднем столе. Только вот, по-моему, а, до того, как я съехала, да, а, с родительского дома, было б, наверное, вот последний раз, наверное, перед тем, как я уехала. То есть это было лет, о, 10 назад. Вот, как-то так. И всё это время да, и всё это время у нас салаты, э, были очень такие во-первых, из какой-то вот у мамы есть книжка рецептов прям семейная такая, которая, знаешь, из поколения в поколение передается, грубо говоря.
Так. Ага. Но это давно прям. Ты имеешь в виду- записная книжка, где от руки записывают? Не книга из, э, магазина?
Да, да-да-да. Да, от руки, от руки. То есть, это какие-то вот, а, рецепты ее там мамы, бабушки, вот что-то такое. И, ну, там есть вырезки еще из книг тоже, там из газет, мож журналов. И в общем-то, что я хочу сказать насчет салата: 1 из самых любимых салатов, который мы готовили на Новый год,- у меня аж прям слюнки потекли,- это салат из кальмаров. Вот ты се такое помогла представить? <laughs> В общем, там варёные кальмары, тонко нарезанные, по-моему, еще яйцо идет тоже варёное, тонко нарезанное, а, грецкий орех натертый или мелко вот помолотый, а, потом, м, щас щас не ошибиться бы,- ну, зелень какая-то идет, вроде, там, укропа, петрушки, так, знаешь, чисто для этого, для вкуса и запаха.
Ага. Из кальмаров с чем? Для цвета, для запаха. Ага.
Да. И вот какой-то еще ингреди а, по-моему, шампиньоны, а, жареные, вроде как, или тушеные, не помню. По-моему, грибы еще идут. Ну, то есть он такой прям, знаешь, белковый, белковый, но очень вкусный. Я вот пос
Так. М-да, да, да. Мгм, мгм. С майонезиком, конечно же.
Да, либо майонез, но можно еще какой-нибудь просто белый соус. Там белый соус просто лучше всего подходит под это. Вот. Ну, обычно, да, майонез. Вот и а, сверху еще сыр натертый.
Мгм.
Твердый. <laughs> То есть это прям максимально калорийный салат, но он такой вкусный вообще, это просто, это что-то с чем-то.
Так, так.

Он, быа он шикарный. Да, и, кстати, это единственный, а, скажем так, единственное блюдо, где я, в принципе, адекватно могу есть кальмары, потому что в других блюдах, где я ела кальмары варёные, э, мне не нравилось вообще. То есть это, ну, я их как бы я к ним ровно отношусь, но вот именно люблю я их именно в этом салате. Вот, то есть как-то так вышло, сложилось так, вот вкусовые мои, э, сосочки именно полюбили вот этот вкус.
Тарелочку. Ага. Ты их не любишь? Мгм. Мгм. Мгм. Среагировали. Мгм.
Мгм. Да, да. И как бы с обычно, ты знаешь, как было у нас? Салат выбирают дети, 1, то есть я там и сестра моя, и салат 1 взрослые выбирают, <chuckles> и мы вот так готовим. Ом из из основных блюд, э, у нас, э, практически каждый год была солянка из 4 видов мяса.
Так, хорошо. Но, действительно, как-то у вас нетрадиционно, так скажем. Вообще не как у всех, а как же селедка под шубой?
Она тоже бывает, но это вот как раз из серии 2 салата для взрослых. То есть, как бы я селедку под шубой, я к ней вообще ровно отношусь, поэтому, ну, а есть, нет- мне без разницы. Ну, вот, м, значит, солянка, почему я её упоминаю? Потому что на 1 января-то как раз мы её на обед обычно едим. То есть, мы за столом её не едим обычно, ну, в Новый год именно, а, но мы её едим на 1 января, вот, э, на обед. Ой, это так вкусно. <chuckles> Я вот то опять сейчас вспоминаю и думаю, как же это вкусно всегда было.
Ага. Ага. Ага. Так. То есть ты садишься 1 января за стол и вместо кофе, значит, наливаешь себе горяченькой солянки, закусываешь вот этим вот салатом и можно, собственно говоря, лежать, смотреть "Один дома" или что там ещё делать. Что ещё, кстати, делать после этого?
Мгм. <laughs> Ага. Не не не не ней. Во, не-не, смотри, э, на завтрак
Что вообще после такого можно делать? <chuckles>
погоди, погоди, на завтрак салат, а суп на обед. Всё-таки я разделяю, а то слишком жирно будет. <laughs> Ну вот.
А, ну ладно, ладно, ладно. Ну ладно, тогда можно что-то ещё делать, да, кроме телевизора.
А, и ещё я забыла упомянуть, мы ещё у нас есть домашний рецепт шоколадной колбасы. Я не знаю, знаешь ли ты такой десерт. Вот. И, значит, мы дома делаем. Я, сестра, мы вдвоём обычно делаем. А мама просто даёт книжку рецептов, а, вот нашу вот эту семейную. И, значит, на завтрак можем как раз-таки после салата вот этого взять кофе и вот съесть вот с этой шоколадной колбасой. То есть, тоже такое, знаешь, не новогоднее блюдо, а вот перво-январское. <chuckles>
Ага. Мгм. Мгм. Так.